Alors, heu, je t'avoue qu'on a une routine bien rodée, avec, heu, mon mari, parce que sinon, ça part dans tous les sens. <chuckles> Hem, et heu, je suis une personne de plutôt très, très organisée. Hem, bon, j'ai pas de tableau en fait, non, c'est pas vrai, je te ments en disant ça. J'ai pas de tableau, mais j'ai un calendrier, donc je sais que <laughs> j'ai pas de tableau.
OK. D'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Exactement, quel jour tu es, et cetera, ouais, OK.
Ouais, j'ai pas de tu vois? De tableau écrit à proprement parler avec il y a ça ça ça, mais j alors, est-ce que j'ai quand même mon petit planning sur mon ordinateur, hem, et que, heu, je le partage en fait avec, heu, mon mari, donc comme ça, il voit, heu, ce qui est à venir, heu, ce qui est à faire aussi, c'est pas mal.
Mmh mh. Ouais. OK. Ah! Très bonne idée, très bonne idée. OK.
Ouais, ça marche plutôt bien, chez nous.
OK. Mmh mh.
Hem, donc heu, ouais, on a ça, comme ça, tu vois? Par exemple au par rapport au boulot, ils voient quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai pas de rendez-vous, heu, quand il y a des, heu, ben par exemple des rendez-vous médicaux pour les enfants tout simplement. Comme ça tout le monde est au courant. Tu vois? Il y a pas de, heu, je savais pas.
Ouais. Ouais, d'accord. Beh ouais. Oui, il y a pas de surprise, je savais pas, heu, de rendez-vous manqués, mais c'est hyper, heu c'est hyper astucieux en fait, hein. OK, bon bah, ça, je te je te le ouais ouais ouais. Vous l'avez mis en place il y a longtemps?
Ouais, bah ça, on on l'a mis en p <laughs> Depuis, sincèrement, je pense, le début de notre relation, avant même d'avoir des enfants, en fait. Parce que, hem, je travaillais pas mal, enfin, j'ai j'ai changé de boulot entre temps quand on était à l'étranger, et cetera, mais je travaillais pas mal et en gros, heu, ça mmh, nous permettait de, heu, savoir, tu vois? Quand est-ce que l'un finissait à t à quelle heure, quand est-ce qu'on se disait que bah là, on se bloque un moment pour tous les 2 ou là, on va au sport ou là, on fait ci, là on fait ça. Ça fait très, hem, très carré, très cadré, je dirais même, mais en fait, heu, c'est ce qui fonctionnait, et tu vois? Parfois, quand j'étais en réunion toute la journée, j'avais pas forcément, heu, le temps de lui répondre ou de le de l'appeler pour lui rappeler des trucs. Pas besoin. Il regarde le calendrier, il sait ce qu'il y a, <laughs> il sait ce qui se passe.
D'accord, OK. Mmh mh. Ouais, ouais. De oui, oui, oui. Ouais. C'est trop bien, mais tu utilises quoi, comme application?
Heu, j'ai un ordinateur Mac, donc en gros j'utilise l'application, heu, bah, calendrier du Mac et heu, quand tu crées un calendrier, tu peux, heu, le faire partager en fait tu as juste un petit bouton avec écrit «Partager avec» et tu envoies l'adresse mail de la personne, et puis, heu, voilà, on l'a tous les 2 sur l'ordi et puis bah, ça se met en fait, automatiquement sur le téléphone aussi, donc c'est plutôt bien.
OK. D'accord. Mmh mh. C'est trop bien. C'est ce que j'allais te dire, heu est-ce que ça marche aussi avec iPhone, heu? OK. Bah, écoute, c'est je note. <chuckles> Je prends, heu, grandement note de cette super astuce, et après, comment ça se passe toi, heu, tu sais à la maison, heu, la bah justement ta routine, le matin, le mi heu, voilà, raconte-moi un petit peu, heu, comment ça se passe une journée type?
Ouais, ouais, ouais, ouais. <laughs> Ça, c'est franchement <laughs> ça, c'est, mmh Mmh mh.

Non! Ils mangent tellement tard ici. Oh là, là, pff! Mais, heu, ah non, mais, enfin moi, ça me fait rire parce qu'en fait, en ce moment, on habite dans un immeuble et je vois ma voisine d'en face. Je vois absolument tout ce qu'elle fait, hein, je aquarium par contre. <laughs> Et je la vois, elle mange à 21:00! À chaque fois, je fais: «Mais 21:00, il y a tout le monde qui est couché chez moi»! Même moi, je suis presque couchée à 21:00. <laughs> C'est une culture différente.
Non. D'accord. D'accord. Ouais. OK. Han! Ouais ouais ouais. Ouais, c'est vrai que, hem, c'est une culture différente. C'est vrai qu'en France alors, on a pas l'habitude de manger, tu sais, comme les Anglais, heu, tout ça. Heu, mais c'est vrai que 19:00, 19:30 ouais, c'est ce qui se fait en géné ou 20:00, en France. Mais 21:00, ouais ça semble tard, quoi. Hein? Non mais, heu, oui.
Oui. Mmh. Ouais. Bah, souvent, tu as quand tu as des enfants, quoi, t, tu manges tôt parce que, tu vois, tu vas les coucher tôt, quoi. Et, hem, et nous, notre fils, depuis quelque temps, je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais tant mieux! Hein, qu'elle reste là. Heu, en fait, il mange à 19:00 et je te jure qu'à 19:15, 19:20, quand il a fini de manger, mais il mange assez vite, heu il nous dit: «Je vais aller me coucher.»
Bah, oui, oui, c'est ça. Mmh mh. Ouais. Han! Mais attends, à 3 ans? <laughs> Bah oui! Non, c'est fou. Ouais ouais ouais, c'est fou.
Quel enfant ouais. Quel enfant de 3 ans te dit: «Je vais aller me coucher»? Donc, tu te doutes bien que moi, quand j'entends ça, je dis: «D'accord! Allez viens, on va aller se brosser les dents, on va aller faire pipi, caca et hop, on va aller se coucher.» <laughs> Tu vois? <laughs>
Bah, oui. Bah, oui, oui, tu m'étonnes. Tu en profites aussi, heu, OK.
Ouais. Donc, petite histoire, petit câlin, bisou d'amour, tout ce que tu veux, on après, on joue un petit peu dans le lit, on perd un peu de temps dans le lit en soi, parce que je veux pas le coucher trop trop tôt. Mais à 20:00, extinction des feux pour tout le monde et on a notre soirée.
Ouais. Mmh mh. Oui. C'est génial. Bah ouais, c'est génial parce qu'au final, heu, malgré le fait, heu, tu vois, d'avoir, heu, 2 enfants en bas âge, vous arrivez, avec ton mari, à garder une routine, heu, hyper bien calée. Et ça vous permet, heu, de profiter de la journée et de la soirée. Donc c'est c'est cool, quoi. OK, OK.
Mmh mh. Ouais. Exact. Ouais. On est bien rodés, ça va, je suis contente. Ouf! Je croise les doigts pour que ça continue. <laughs>
Ah bah, ouais ouais ouais. Ouais! Merci beaucoup, heu, je note toutes tes astuces. Merci.
Ouais. <laughs> Tu vas voir, ça aide. Ça marche, plutôt bien, même. <laughs> Merci à toi pour toutes tes questions. <laughs>
Ah bah, ouais, tu m'étonnes. Merci. Je t'en prie.